Скажи, а как именно ты находишь баланс между работой и домом?
Ой, ну вообще, ты знаешь, это конечно нелегко бывает, но вообще, у меня в жизни было 3 таких вот опыта. И в каждом есть, э, свои нюансы. Вот я те расскажу о них поподробней. Значит, моя 1 работа была офисная
Да, расскажи. М.
и там более-менее легко было вот, э, с границами, с балансом. Ну, потому что нужно было добираться больше часа на работу. И, м, э, ну, это была нотариальная контора, у нас был приём, ну, как бы график работы, да, то есть там до 5 вечера, например, и после 5, если у тебя уже приём окончен, то к тебе люди не придут. Вроде бы как всё логично, поэтому, м, вроде бы как было легко: закончился рабочий день, уехал, всё. Но, при этом, эм, это же работа с клиентами, да. И поэтому, если есть важные какие-то клиенты, то могли быть, конечно, там запросы на какие-то поздние, э, встречи, там договора или, ну, какие-то оформления документов в позднее время. И тут, конечно, поскольку это была моя 1 работа, и я ею очень дорожила, то я мо Да, мне сложно было сказать: "Нет, это, м моё личное время, я не могу". Я почти всегда соглашалась, ам, бывало, что допоздна, мы там что-то оформляли. Вот, но, в целом, с офисной проще.
Мгм. М. Мгм. Да. Мгм. Ты была ответственной. Мгм. Ой. А скажи, то есть, вообще, был такой вариант сказать "нет"? То есть, может быть, были какие-то с тобой сотрудники, которые работали, которых у которых был опыт больше, и они не стеснялись говорить: "Нет, я всё, я пошла домой. Я я в домике."
Ну, ты знаешь, вот на тот момент, эм, в нашем коллективе таких не было. Вот реально все были готовы, да, пожертвовать чем-то своим, там отменить какие-то свои личные встречи или планы, но, э, вот, а, вот работу поставить на на 1 место. Я не знаю, возможно, это связано с тем, что был молодой коллектив, и все такие, знаешь, были амбициозные, такие вот, а, стремились.
Не было понятно. Да. Мгм. Было еще порох в пороховицах.
Да, стремились к своей цели, были готовы там не поспать. Ну, в общем, работа номер 1 на на 1 месте.
Мгм. Да. То есть атмосфера такая была на работе, что это действительно не то, что ты что-то странное как-то себя вела, действительно была атмосфера такая.
Вот. Да! Н Да, абсолютно. Вот именно общ общая такая была атмосфера, да. А вот дальше у меня были остальные, а, несколько мест работы уже онлайн. И когда я перешла в онлайн, здесь уже стало тяжелее. Но тут тоже вот 2 таких, э, я бы сказала, м, нюанса. 1 работа- это когда ещё детей нет, онлайн, я имею в виду, а 2 онлайн-работа- уже когда дети есть. Тут тоже есть разница. Вот, а.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Окей, какая?
Смотри, вот когда детей нет, очень большая есть, эм, вероятность вот раз размыть этот баланс, потому что у тебя особо нет никаких обязанностей, да? Вот, ты, муж, работа, всё делайте, что хотите. И здесь, а, сложно вот тоже переключаться, потому что ты думаешь: "Ну, поработай ещё там". А. Рабочий день, допустим, тоже до 5. Ну, у тебя там и на вечер какие-то сразу кто-то подгрузил какими-то задачами, или ты там сам себя м М. Перепроверяешь, да? Да, или какие-то там встречи дополнительные устраиваешь, или просто затягиваешь, э, свои там обязанности. И бы бывало вот такое реально много раз: муж уже приходит с работы, я так: "Ну, подожди, подожди, мне там ещё надо доработать". И и сижу там весь вечер, э, в компьютере, работаю.
Мгм. <chuckles> Засасывается как будто, да? Ага. Скажи, это, м может быть, это признак того, что тебе было просто как-то интересно там, вы?
И.
Из-за этого как-то настолько засосала.
Нет, ты знаешь, я думаю, проблема была больше в том, что, м, я, как бы, м, принимала всё близко к сердцу, абсолютно каждую задачу, и прям вот, а, старалась, вот чтобы всё было выполнено идеально. И если там у меня было такое, что: "Так, я там где-то не доделала", или там что-то надо подправить, или там что-то не идеально, вот я не могла спокойно прожить вечер, у меня эти мысли постоянно были, и мне надо было вот за да так и есть. И мне надо было вот всё закончить, вот чтобы Хотя это всё равно не успокаивало, всё равно находились какие-то мысли о работе, которые беспокоили всё время.
Мгм. Мгм. Мгм. Перфекционисты. Мгм. <laughs> Ой, ну а и как-то ты с этим справилась, или это просто вот был такой опыт, и, ну, вот оно было так, и и вот всё, чему-нибудь я научусь из этого.
Нет, приходилось всё-таки справляться, потому что в какой-то момент я поняла, что это уже перебор, что я там уже и заснуть не могу, и муж тоже возмущаться начал: "Ну, что это вообще за жизнь такая: работа и работа? Ну, как бы в чём смысл?" Поэтому я начала уже построже свой график выстраивать, а, отключаться в определённое время. Ну, там п приходит муж с работы, допустим, в 5, всё, я отключаюсь, и я для себя ставлю, ну, как бы вот запрет такой, всё. Да да. И мы сразу идём гулять. Вот как бы если остаться дома, то сложнее, м, переключиться и, вот, как бы мысли свои отвлечь от всего этого. А вот как только мы идём гулять, мы там прогулялись час-полтора, и всё, и уже возвращаешься домой, уже такой, знаешь, со свежей головой, уже не хочется вообще даже в эту работу вникать.
Мгм. М. А. М. Сама ограничения эти ставишь, да? Мгм. Да, чт переключилась.
Да, и вот, вот этот вот момент переключения именно на свежем воздухе мне очень помог выстроить вот эт вот эту границу, и, м, после этого как-то более-менее выстроились вот такие у нас отношения с работой, и весь вечер оставался у нас для семейных каких-то вопросов, дел, прогулки, отдыха, ну, такое.
Так, ну это вообще хорошо, что как бы тоже муж на этом настоял и сказал, что: "Вот давай", как бы не то что заставил тебя, но как бы поддержал вот это твоё желание приостанавливать работу на вечер и, по сути, кову помог тоже с этим, потому что вот вы выходили куда-то погулять, уж.
Мгм. Да.
Это отвлекалово? Саму себя сложно поставить.
Д Ну да, так и есть. Если бы ему было всё равно, он бы там приходил с работы и занимался своими делами, то я даже не знаю, как бы как бы кто бы меня вытащил из этой трясины, да, потому что так и до выгорания не недалеко дойти.
<chuckles> Это да. Окей, а как же тогда поменялось с ребёнком?
Вот, а когда, м, родился 1 ребёнок, а потом и 2, то я заметила, что, м, здесь уже баланс начал выстраиваться просто сам собой, просто потому что по-другому ты не можешь. Ну, то есть у тебя приоритеты, да, понятно, что дети на 1 месте, и и всё. Но ты же не можешь работать, тебе надо кормить, одевать, там, гулять. Когда подросли, везти в школу, забирать со школы, там, уроки, дс какой-то досуг, футбол, там, секции, ну, что-то такое уже, просто такая жизнь, да, жизнь кипит. И, м, работа в таком случае уже только тогда, когда, м, вот дети где-то там в секциях или в школе, вот тогда есть свободное время, тогда я работаю. Как только дети приходят домой, вот это вот и есть моя такая вот естественная, а, граница. Всё, теперь никакой работы. Хотя, ты знаешь, было пару
М. Выбора нету. М. Да. Мгм. Мгм. <chuckles>
таких эпизодов.
Или там, ваще, всё равно, да. Мгм.
Периодов, да, когда вот прям нужно было срочно работать, и мы договаривались с детьми, они там, а, сидели в соседней комнате, там читали или играли, ну, такое. Ну, ты знаешь, я
Какие детки хорошие, <chuckles> помогают маме.
Да, и я поняла, что это, мгм, это не вариант, всех денег не заработаешь, поэтому лучше всё-таки, вот, остановиться на том, чтобы как только дети дома, всё, работа выключается. И, м, вот после того, как я пришла к такому выводу и поняла, что это действительно хорошо очень срабатывает, все в хорошем настроении, знаешь, никто не нервничает, никто никуда не торопится
Да. Мгм. Мгм. Да.
такая вот спок Да, да.
Приоритеты поменялись просто, получается, да?
Это это правильно, я вот прям почувствовала внутренне, что это правильный такой вот вариант, и всё, и после этого как-то легче стало.
Ну. Мгм. Ну да, слушай, получается, ты действительно пришла. Вот я хотела сказать, что ты пришла к какому-то выводу, что надо работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать.
С работой. Совершенно верно, да.
Но да, но, с другой стороны, тоже такая другая идея, скажи, что ты об этом думаешь? Что у тебя просто как будто всегда было желание, чтобы была какая-то цель. И до того, как были дети, вот эта цель была именно самореализация, то есть показать себе, что вот я могу вот то то и то, и то делать на работе. А когда появились дети, то есть это какая-то просто новая цель, и для тебя эта цель важнее, чем чем работа, нет?
М, да, всё верно, я согласна. Когда нет детей, у тебя как бы, э, действительно, м вот вектор другой, да. Ты думаешь вот о том, как, э, реализовать себя, вот что ты можешь, э, дать в этой жизни, что ты можешь сделать. Потому что от этого ж тоже человек, э, чувствует себя, ну, удовлетворённым, таким вот, э, нужным, полезным. Это тоже важная составляющая такая. А когда дети появляются, то уже вектор меняется, м, для меня уже важное становится другим. И уже как бы ра работа, она тоже важна, да, но она уже отходит на второй план. И
Мгм. Ну да. Мгм. <chuckles> Мгм. Да, именно как бы делать её, потому что надо ради вот более таких важных для тебя целей, что это семья в этом в этом случае.
Ну да, ну, я не скажу, что прям совсем она мне там не интересна и мне там просто ради денег, нет, а. Но просто уже вот всё-таки главная на 1 месте, работа, да, интересная, важная, нужная, но, м, в разумных пределах.
Мгм. Да, но это вообще классно. Слушай, это действительно звучит как какая-то, как будто идиллия: что и и семья, и работа, ф которая в кайф и приносит деньги. И действительно есть какой-то здоровый баланс. Это, конечно, классно.
Да, ну оно же, знаешь, это так и идеально звучит, но это всё ж нужно было пережить, э, м, как сделать выводы, принять решение, и если я там принимала решение всё, закрыть работу, то у меня тоже не с 1 раза это всё получалось. Это всё через, э, ошибки, через пробы.
А. <chuckles> Да, то есть. Да. Да, я в этом уверена, что, как бы, тот результат, который видно сейчас- это результат, э, действительно каких-то проб и ошибок и большого старания. А вот скажи, более такой технический вопрос. Э, когда дети были маленькие, то есть ещё до садиков, э, всех этих мест, школ? Вот как в таком случае? Потому что, когда работа из дома, то есть, я так предполагаю, ты обязывалась работать, например, с 8 до 5, но ребенок-то за этим графиком не следит. Вот ему захотелось есть там 10 раз на дню в это в это время, в этот период. Вот ч как тогда?
Мгм. Мгм, мгм. Ну смотри, когда у меня были дети маленькие, то я договаривалась, э э, с начальством о том, чтобы график у меня был плавающий, то есть удобный для меня. Вот мне давали объем работы, который мне нужно сделать. Сделать качественно, там или там проследить за чем-то. И я должна была это сделать в удобное для меня время. Ну там, в каких-то рамках, ну, типа там, несколько дней, но время мне не ограничивалось, да. Поэтому я выбирала время, когда уже дети спали: или на дневной сон, или на вечерний сон, или когда муж, например, приходил, заб забирал их на прогулку, э, на улицу. Ну, то есть я уже там для себя смотрела удобные окна и вот работала именно в это время. Если честно, я не представляю, как можно работать именно по графику с маленькими детьми. Мне кажется, это просто нереально.
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Ну, вообще классно, что действительно твое начальство, оно пришло тебе навстречу. И как бы с их стороны это тоже это действительно правильное решение. Это не какой не от какой-то, так думаю, доброты душевной, а вот у них есть уже действительно хороший специалист, и они не хотели его терять. И они
Да.
это, они они, конечно, молодцы, что они так сделали.
Ну да, конечно, если есть у них кто-то, кто им ценен, то, мне кажется, для них всё-таки стоит идти навстречу, да. И соглашаться на какие-то условия ради того, чтобы просто они же видят, что работа делается качественно. Если бы они понимали там, что, ну, всё плывёт, все сроки и качество. А так нет. И и о я была им тоже благодарна за то, что у меня была такая возможность работать в то время, когда я могла работать.
<chuckles> Да. Мгм.
Конечно, хорошо, когда есть там всякие бабушки, дедушки, родственники, ну, или кто-то из, э, о, своих, кто может побыть с детьми. А если их нет, ну, тут уже приходится выкручиваться.
Ну, то есть получается, что <chuckles> Да. Да, не, бабушки дедушки- это, конечно, святое, но иногда и сами бабушки-дедушки работают. Им <chuckles> самим не до этого. Да!
Да, тоже бывают, да, но у меня уже не такие молодые.
Да, то есть у всех там по-разному. То есть, действительно, получается, что баланс между работой и домом, он зависит не только вот от твоего желания как-то, э, как распределять эти задачи, но и от самого места работы. То есть в твоём случае, похоже, твоё начальство действительно понимало, что хороший работник- это счастливый работник. И это классно вообще.
Мгм. Да, но, эм, м, всё-таки я была инициатором, э, в в того, чтобы разграничить, да, или так построить, э, мой график удобно для меня. Поэтому. Ну ну это вполне реально, да. Вот, э, какая бы ни была работа, ка какие бы не были начальники, и это вполне реально- идти договариваться, просить или вот самим вот ставить какие-то, м, если есть график, да, то самим уметь переключаться. Вот всё. Такое-то время у меня заканчивается работа, и дальше вот какой-то придумывать какую-то такую активность, которая переключает твой мозг, и тебе легче вернуться к дому, к семье и заниматься уже
Мгм. М, это ты молодец, да. Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles> Да, отличные советы.
чем-то домашним. Мгм.
Отличные советы! Большое тебе спасибо за этот приятный разговор, и надеюсь, поболтаем ещё.
Да, мне тоже было интересно поболтать.